Tu peux, heu, raconter comment un mariage se, heu, vit, heu, chez toi?
<laughs> Bah, chez nous, tu vois, heu, les mariages, c'est la fête, heu, plus, plus, tu vois? Pour te donner un contexte, du coup, moi je suis franco-algérienne. Donc on fête vraiment les mariages, heu, comme, heu, ça se fait, en fait, au Maghreb. Et encore, bah, j'ai remarqué que les mariages auxquels j'assistais quand j'étais petite, bah ils sont complètement différents de ceux, heu, qui se font actuellement, tu vois?
D'accord. D'accord, donc, heu, par rapport, heu, à la génération l'ancienne génération? Ou le fait que peut être que, heu, tu, heu, avais quand tu es petite, tu heu tu participais à des mariages, heu, q dans ton pays, heu heu, l heu, en Algérie? Ou, heu, ou c'est par rapport à la génération, tout simplement?
Mmh mh. Je pense qu'il y a 2 choses: il va y avoir les traditions qui évoluent, et puis, heu, aussi bah, le fait que, heu, c'était, heu, la plupart du temps des mariages qui se faisaient en Algérie. Et en fait, heu, tu vois, pour te donner un un cadre, heu heu, là-bas quand il y a des mariages, hem, il y a pas de carton d'invitation. C'est-à-dire qu'on va annoncer que telle personne se minen heu, se marie dans la famille et tout, et, heu, c'était un ça durait déjà 3 jours donc, <chuckles> heu, c'est pas qu'avec c'est pas qu'1 journée! Et c'est ça, et en fait, heu, en général, ce qui était fait- ça se fait plus, actuellement, mais à l'époque ça se faisait beaucoup, maintenant ça se fait directement dans les salles des fêtes- mais en fait à l'époque, heu, ils allaient, heu, bloquer la rue et en fait ils allaient mettre, heu heu, des, hem, des sortes de de de vérandas extérieures, en fait, qu'ils allaient mettre en place, tu vois, heu, et en fait tout se faisait à l'extérieur dans la rue, ce qui fait que tout le monde était invité. Heu, tu bah, quelqu'un marchait, quelqu'un était chez lui, on lui disait: «Bah, viens, il y a le mariage d'untel, viens, viens!» Et du coup, heu, ça se passait comme ça avec, heu, la famille proche et puis ceux qui voulaient venir en plus, tu vois?
Mmh, d'accord. Ah, OK! D'accord, donc 3 jours. D'accord. D'accord, donc oui, en fait, il y avait pas besoin de cartons, heu, comme ça se fait maintenant, heu, parce que finalement c'était à l'extérieur. Oui, ça plantait les, hem les tentes extérieures, c'était dans la rue. Du coup, il y avait le bouche-à-oreille, heu, et le v mariage se voyait, heu, par heu, à travers les fenêtres, et cetera?
Mmh. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu vois, moi je me souviens, heu, du mariage de de mon oncle: heu, donc tu avais, heu, bah, cette tombe dans la rue et puis en fait, heu, si tu veux, dans les maisons, heu, qui sont beaucoup, heu, en Algérie, tu vas avoir, heu, l'habitation, et en fait au dernier étage tu vas y av c'est full terrasse, en fait.
Oui, comme, heu, un rooftop il y a, heu c'est plat et, heu oui, oui.
C Ouais. C'est exactement ça. Donc il va y avoir, heu, des personnes qui vont être en haut dans cette, heu, terrasse, il va y avoir des invités en bas. En général, la mariée, heu, tu vois, elle restait en haut dans cette terrasse, les et tout ceux qui venaient en plus pour venir manger et tout, ils étaient en bas. Et heu, tu avais toujours un coin où là-bas, il y avait pas de traiteur, c'était vraiment tous les membres de la famille qui faisaient le repas, heu, pour 100, 200, 300 personnes selon le mariage, tu vois?
Ah oui, d'accord! Donc
Et le mariage de mon oncle, ça m'avait marquée parce que j'étais petite, heu, et en fait, heu, chez nous, il est de coutume qu'il y ait des monsieurs qui viennent faire de la musique avec des tambours, heu, tu vois vraiment des des des petits, heu, chants typiques et tout, et en fait il était venu à d à dos de cheval enfin il non, il était pas dos de chev si, il était à dos de cheval, il est arrivé sur le cheval avec la musique autour et ils avaient fait, heu, des sortes de feux d'artifice, heu, mais c'était très majestueux, en fait, son arrivée, tu vois, heu, ça donnait l'image d'un prince qui venait chercher sa princesse.
Ah oui, ça fait aussi un peu comme dans, hem c'est quoi le nom du film? Heu, dans, heu, «Le Seigneur des Anneaux», où, heu, le heu mince, le nom du magicien qui vient dans le village des Hobbits, heu, avec les feux d'artifice, finalement.
<laughs> Je n'ai pas la ref mais c'est possible! <laughs>
<chuckles> Et, heu, du coup, hem, tu disais que les mariages ont changé parce que, heu, maintenant, c'est heu, ça se fait plus. Enfin, est-ce que tu as tu es déjà retournée en Algérie, heu, adulte et, heu, les mariages ont changé, ou c'est le fait que, heu, peut-être, heu, les, heu, z les, heu, algériens franco-algériens en France ont changé, heu, la tradition par rapport, heu, peut-être, heu heu, vu qu'ils sont pas en Algérie, ou en Algérie ça se fait encore?
Mmh. Mmh, ça se fait de moins en moins, ça va se faire, heu, tu vois, dans des, heu, campagnes, heu, vraiment à l'extérieur, mais sinon maintenant, ça va être classique avec location de salle des fêtes, heu, le traiteur sur place, heu heu, tu sais, vraiment avec le trône avec le marié, la mariée, heu, les tables et tout, heu, ça c je pense que c'est un effet, heu, de de mode qui a suivi un peu partout, à part dans vraiment des petits villages où ils continuent vraiment, heu, avec ces tentes, heu, à l'extérieur. Heu, mais c'est vrai que ça ça a changé, puis aussi, si on prend un exemple, bah, ça dure plus 3 jours mais une seule journée, voire 2, heu, avec la cérémonie du henné, heu heu, qui se fait la veille ou 2 jours avant. Et puis, heu, à l'époque, la femme devait mettre 7 robes et aujourd'hui ça se fait de moins en moins.
Oui, oui, oui. «7 robes», heu, 7 le chiffre?
7 oui! <laughs>
D'accord, donc c'était, heu, ah oui, c'était, oui, une tradition, finalement.
C'est ça! Elle devait faire, heu donc aujourd'hui ça se fait plus, tu vois, moi même quand je me suis mariée j'ai pas voulu mettre les 7 robes parce que j'avais envie de profiter de mon mariage et pas juste faire un défilé.
Oui, oui, oui, tout q oui, oui, heu, mais par contre, quand tu dis que, heu, c'est plus 3 jours maintenant, c'est ça se fait sur, heu, 2, voire 1 jour, heu, même la tradition du henné, heu, elle est ré elle est pas respectée? Pour ta part quand tu t'es mariée, est-ce que tu as gardé quand même des traditions que tu as vu quand tu étais enfant, ou f tout a changé finalement?
Oui. Super important, bien sûr, j'ai maintenu, heu, la tradition du henné qui s'est faite, heu, la veille. Donc il y avait que des membres de ma famille et mes copines et heu, on on l'a fait, heu, vraiment, heu, comme elle se devait, avec une personne, heu, en général, c'est la personne la plus âgée de l'assemblée qui, heu, qui va faire, heu, le henné, heu, c'est juste un tout petit rond tu vois? Dans la paume de la main. Mais par contre moi l'a l'après-midi même j'étais partie voir, heu, une fille qui fait, heu, que du henné et qui m'a fait vraiment les tatouages, heu, qui montent, heu, jusque jusqu'au poignet, tu vois?
D'accord. D'accord, donc oui, là, c'était le rond, heu, symbolique parce que c'est, heu, la dame la plus âgée, donc pour respecter les traditions. Mais ensuite, heu, oui, tu es allée voir une personne, heu, pour faire tout ton bras et d'ailleurs, heu, tout ce qui est coiffure, parce qu'on sait que quand une personne se marie, heu, donc elle doit s'apprêter, et être toute belle. Est-ce que, heu, toi, quand tu étais petite, heu, il y avait, heu, la coiffeuse qui venait? Ou parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a des la mariée va chez la ch chez le coiffeur. Alors avant, c'était comment? C'était la mère qui, heu, qui coiffait sa fille?
C'est ça. <chuckles> Ouais. Bah, en fait, de de mes souvenirs, moi, je je me souviens qu'en fait, heu, à chaque fois, il y avait, heu, une tradition qui est super importante, heu, qui se fait beaucoup là-bas, moi je l'ai pas faite. Heu, c'est que le le jour du du mariage, la mariée va faire, heu, un peu, heu on appelle ça le hammam. Et en fait, elles vont aller, heu, elles vont privatiser, heu, un un hammam. Et en fait, elle va y aller avec toutes ses copines et elles vont passer là-bas, heu, l'après-midi, heu, en mode vraiment soin cocooning et cetera. Et en sortant, heu, de cette, heu de ce hammam, elles vont directement au salon de coiffure, toutes ensembles. Mais vraiment, vraiment entre copines où elles se font co exactement avec la mariée, les copines où elles sont toutes coiffées en même temps, on fait le make-up à la mariée. Et ensuite la mariée rentrait pour mettre du coup sa 1re tenue, heu heu, pour, heu, passer la soirée. Et aujourd'hui ça se fait plus, heu, moi, mon mariage c'est tout sur place, m make-up artist et cetera, heu, et j'ai j'ai pas fait de choses en amont, heu, comme ça j'avais juste fait un spa, heu, avec, heu, m vraiment ma copine la plus proche 2 jours avant, mais c'est tout.
D'accord. D'accord, oui pas que la mariée, ouais. D'accord, donc oui, heu, finalement, toi, de ton mariage, tu as gardé, heu, tu avais dit, heu, la tradition du henné. Et, heu, par contre, heu, tu avais dit que quand tu étais petite, heu, il y avait pas de traiteur. Toi, ton mariage, est ce que, heu, c'est ta famille, tes amis qui ont cuisiné ou tu as ramené le traiteur, heu?
Oui. Non, j'ai c'est, heu, c'est ma mère, mes tantes qui ont fait le repas, ça, c'est une tradition qui me qui me tenait vraiment, heu, je dirais qu'a puis après, on n'était pas beaucoup, on était 60 donc c'était faisable, ou là, heu, beh, elles ont pu faire le repas, heu, pour tout le monde, heu et on on on on mange vraiment à table, heu, c'est-à-dire c'est pas des assiettes individuelles, c'est vraiment des grandes assiettes, où on mange tous ensemble comme, heu, ça se faisait quand j'étais plus jeune.
Oui. Ah oui, où où on partage la nourriture, finalement. Un moment de convivialité et de partage et heu, d'ailleurs, heu, tu appuies sur le fait que, heu, tu as voulu garder des traditions, comme le henné et que ta famille, fa heu, heu, elles ont cuisiné donc, heu, pour ton mariage et heu, les cette robe, du coup, ça, tu l'as pas enlevée. Donc pour toi, ce qui est indispensable, c'est, donc, le henné, heu, le, hem, la cuisine aussi donc, heu, que ta famille cuisine. Est-ce que tu aurais une 3e, heu, un 3e rituel, heu, qui serait indispensable pour toi et que tu as fait à ton mariage?
Exactement. Mmh. Oui. Oui, c'est une, heu, tenue traditionnelle, heu, donc en fait c'est une tenue, heu, ça s'appelle la chedda. C'est une tenue qui est très belle, mais qui fait très mal. Parce qu'en fait si tu veux, on va, hem, moi, j'ai choisi la couleur rouge, parce que, j'aimais beaucoup, elle était très jolie et en fait, on les, heu, mais remplies de bijoux en perles. Donc, heu, ça ça ça ça commence, heu, vraiment du haut, heu, de la gorge et ça descend jusque, heu, jusqu'à aux mi-jambes, tous ces tous ces colliers et puis, en plus de ça, on nous rajoute des couronnes, heu, par-dessus, sur la tête et tout et en fait, ça, c'était très dur parce que, hem, heu, en fait, c'est tell il faut que ça soit serré pour que, justement, ça tienne, puisqu'il faut qu'au moins, je reste avec 1 heure, heu, 1:30, puisque j'ai fait le cortège avec cette tenue. Donc ça faisait très mal à la tête, mais en fait, heu, je me suis rendue compte que j'étais tellement dans l'euphorie et j'étais tellement contente que je
D'accord. D'accord, donc c'est lourd oui. Oui, oui. D'accord. Ah, que tu n'as pas senti la douleur, ouais, pour le coup.
je l'ai senti quand je l'ai retirée en fait. Quand j'ai vu les traces sur ma tête et là, je me suis dit: «mais en fait c'était très, très, très, très serré» et en fait moi j'ai tellement pensé, j'étais tellement, heu, contente, heu et tout que je j'ai pas senti ça, à ce moment-là, c'est après, où je voyais déjà, à un moment donné, que, heu, il y avait un problème, parce qu'elle faisait que se décaler, à chaque fois on venait me la remettre et quand, heu, je l'ai retirée, bah, j'ai vu toutes les traces sur ma tête quoi.
Ah oui! Oui. Oui. D'accord, donc oui, dans le feu de l'adrénaline et cetera, tu as pas ressenti la douleur car tu étais dans l'euphorie et et en plus tu étais la mariée et heu, pour toi donc, heu, c'est, heu, une tradition que tu as gardée, hein, c'est la 3ème que tu as citée mais est-ce que, heu, heu, tu as mentionné, hein, que, heu, bah, enfin, tu avais mal, et cetera. Donc est-ce que tu la retirerais, heu, ou tu as de regret ou finalement, heu, tu la garderais, si c'était à refaire? Malgré la douleur, tu garderais cette tradition?
C'est ça. Oui. <chuckles> Non, parce que je ne l'ai pas louée. Je l'ai achetée et heu, des fois je me dis: «Je l'ai achetée, mais j'aurais peut-être plus l'occasion, de la porter, de toute ma vie.» Mais, heu, heu, si tu veux, elle est aussi importante que la robe blanche. C'est vraiment, heu, heu, une une robe qui est vraiment traditionnelle surtout à ma région et je la referais, mais sans hésitation. Sachant qu'au début, je voulais pas la faire, justement, parce que j'avais peur d'avoir mal. Aujourd'hui, je regrette pas et si c'était à refaire, je la remettrais, heu, mais avec grand plaisir.
Oui, donc finalement, ça reste que des, heu, que bons souvenirs, finalement. Donc la souffrance en valait entre guillemets «la peine» et heu, heu, dans les mariages, hem, franco-algériens, après tout dépend, hein, de la religion, mais, heu, vu que, heu, c'est en majo majorité, heu, donc, heu, l'Algérie en majorité, heu, croyance, heu, musulmane, heu, c'est vrai qu'il y a 2 mariages. Il y a le mariage religieux et le mariage, heu, civique. Est-ce que tu toi, tu as fait 2 mariages, heu, pour le coup? Ou seulement la mairie?
<chuckles> Ouais c'est ça. Mmh. Tout à fait. Alors en fait, nous alors déjà, moi, j'ai toujours pas fait à la mairie à ce jour, heu, donc je n'ai pas porté de robe blanche encore, <chuckles> mais, heu, on non, moi j'ai tout regroupé, c'est-à-dire que ça s'est fait en en 3 jours. Le vendredi soir, j'ai fait ma cérémonie du henné, heu, le samedi soir, c'était vraiment la fête, heu, de de de de mmh, de mariage et heu, ensuite le dimanche, on a fait, heu, du coup, la cérémonie religieuse où là, heu, c'était différent, il y avait pas de musique, on avait séparé les hommes et les femmes, il y avait, heu, l'imam, heu, du coup qui était venu pour célébrer, heu, le le mariage et c'est à ce moment-là où en fait, on a coupé le gâteau et on a fait les échanges, heu, d'alliance, notamment.
D'accord. D'accord. D'accord. Oui. D'accord, donc, heu, oui, en fait, le plus important, c'est le mariage religieux et heu, le mariage civique peut venir après. Mais jamais inverser, heu, faire le mariage civique et après le mariage religieux?
Ouais. Le mariage religieux, pour moi, par rapport à mes croyances, c'est vraiment la base même si le mariage, heu, ci civil est quand même très, très, très important. Heu, il faut que je le fasse, je veux le faire, heu, mais c'est vrai que comme on a eu, heu il ét il était pas là, il a travaillé à l'étranger et cetera, c'était très compliqué de caser une une date à la mairie, du coup on l'a pas fait mais, heu, pour moi, heu, dans l'idéal, tu vois, les 2 vont ensemble et heu, les 2 doivent se faire, tu vois, parce que c'est important aussi, heu, d'avoir, heu, cet acte, heu, à la mairie.
Oui. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Et heu, d'ailleurs, heu, heu, ben, le fait qu'il y ait 2 mariages, c'est selon, heu, oui, les cultures, les croyances. Ça c'est, heu, intéressant. Est-ce que tu as déjà, toi, participé à à peut-être dans non entou ton entourage ou une amie à toi, à un mariage, heu, autre qui, heu, qui n'est pas franco-algérien, heu, ou la rou une autre religion? Est-ce que tu as vu des différences ou finalement tous les mariages se ressemblent?
Mmh mh. Ouais. <chuckles> Non, c'est complètement différent! Déjà, je peux vouloir certaines choses comme par exemple, heu, dans des films, tu vois les mariages asiatiques où ça a strictement rien à voir, mais des choses où moi j'ai participé, par exemple, heu enfin, je vais participer puisqu'il y a ma meilleure amie qui se marie bientôt et du coup on est en pleine organisation et heu, c'est vrai que quand, heu, on discutait est-ce que je lui dis: «Est-ce que tu mets une robe de cocktail?». Elle me dit: «Non, je passe la r la toute la soirée, heu, avec la robe de mariage que j'aurai mis un peu plus tôt dans la mairie», donc tu vois, déjà, il y a qu'1 seule robe qui se tient tout du long, heu, pareil où, heu, les repas, heu, là elle me disait que c'était vraiment, heu, hem elle allait mettre des buffets, mais par exemple, heu, tu vois, des buffets avec, heu, de la charcuterie, tu sais des choses bien précises parce que pour elle c'est super important aussi de mettre sa région en avant, heu, s sa sa façon de vivre et du coup c'est vrai que c'est tellement différent quand je vois au niveau des préparatifs, heu, ce à quoi elle pense auquel moi j'ai pas dû penser et ce moi à quoi j'ai pensé et qu'elle en fait, heu, ça lui a jamais traversé l'esprit, beh, je trouve que c'est super riche là-dedans, tu vois?
Oui. D'accord, oui. Bah oui. Oui, heu, finalement, heu, selon les cultures, les mariages vont être différents et le fait d'avoir une amie d'une autre, heu, croyance religieuse ou d'une autre culture, heu, finalement, les différences rapprochent les gens. Et heu, d'ailleurs, tu as parlé de nourriture, de charcuterie. Toi, est-ce que tu as un plat traditionnel qui était à ton mariage, heu, qui qui t'a marquée? Ou même quand tu étais petite, tu retrouvais souvent le même plat quand tu allais faire des mariages en Algérie, quand tu étais jeune, avec ta famille?
Ouais. Mmh. Tout à fait, notamment, heu, lors du religieux, heu, c'est toujours un couscous qui est préparé, heu, parce que justement on va faire vraiment beaucoup de couscous et là on va vraiment donner à des personnes déjà, les personnes qui sont présentes, qui vont, heu, partager, cette grande assiette on est toujours sur le service, heu, d'1 seule assiette pour tout le monde et aussi le fait de donner, heu, à des personnes, heu, qu'on côtoie pas tous les jours, à des voisins, heu, à des amis, des amis ou autres pour justement, heu, avoir un petit peu de partage avec d'autres personnes de ce moment heureux de nos vies et ça c'est vraiment la base.
Oui D'accord, oui, donc, heu, oui, partager en fait un moment du mariage, heu, à travers la nourriture. Mais en tout cas, heu, c'était très intéressant, merci et surtout le fait, heu, de, heu, de d'avoir décrit ton mariage, heu, franco-algérien et heu, d'avoir évoqué les différences avec ton amie. Heu, merci beaucoup, heu, à toi. Ce fut un plaisir, en tout cas.
Et beh, écoute, c'était un réel plaisir pour moi, heu, de parler un peu de ce souvenir important de ma vie.